Benim çocukluğumdan beri, eee, kendimde fark ettiğim ama yetişkin evresinde, eee, adını koyabildiğim bir, eee, problemim var. Ben, eee, sanki bu hayatı birazcık, ııı, başkaları için yaşıyormuş gibi hissediyorum. Yani, sa sanki karşımdaki insanları mutlu etmek zorundaymışım gibi, eee, onları memnun etmek zorundaymışım gibi, eee, ya da onların, eee, söylediği bir şeyin, eee, doğruluğunu, mesela, iç dünyamda hissetmiyorsam ama ama kırılmasınlar gibi. Yani, genel olarak birazcık, böyle, eee, çevremdeki insanlara, sıfatı ne olursa olsun, sınır koyma noktasında zorluk yaşıyorum. Bu noktada seninle birazcık dertleşmeye ihtiyacım var.
Evet. Hı. Anladım. Anlıyorum. Tabii ki, ııı, elimden gelen desteği vermek isterim, eee, şöyle bir şey, ııı, gerçekten bazen, eee, yani, hayır demek, ııı, bazı insanlar için çok zor, ııı, ve, eee, herkesi memnun etmeye çalışmak da hayır demenin ötesinde daha zor çünkü, eee, her istediklerini yapmaya çalışmak ya da onların mutlu e olacağı şeyleri yapmaya çalışmak. Eee, bu da gerçekten çok zorlayıcı bir durum, seni çok iyi anlıyorum. Eee, bununla ilgili, mesela, herkesi memnun etmeye çalışırken kendini ihmal ettiğini düşünüyor musun hiç?
Hı hı. Doğru. Hı hı. Kesinlikle düşünüyorum, yani, eee, bu ihmal etmek mi oluyor tam olarak bilmiyorum ama kendime çok acımasız davrandığımı düşünüyorum. Bazen öyle noktalar, öyle konular olabiliyor ki, eee, e e e gerçekten kendi içimde kendime kıza, kıza yine de o kendimden o ödünü veriyorum. Bilerek yapıyorum, yani. Bile verdiğimi bilerek yapıyorum ve bu, eee, bana çok sağlıklı gelmiyor, emm. Bence hayatta her şeyde bir denge önemli. Yani, eee, mesela, ben aynı zamanda çok vicdanlı bir insanımdır. Bilirim vicdanımı çok vicdanlı olduğumu bilirim, yani. Eee, vicdansızlık ne ka nasıl kötü algılanıyorsa, eee. belirli bir seviyenin üzerindeki vicdan da aslında bakarsanız bence benim değer yargılarıma göre o da çok sağlıklı değil. Her şeyin bir dengesi var. Yani, o dengeyi bulamadığınız zaman bir şekilde kendinizden gidiyor. Bu da öyle bin öyle bir konu benim için. Yani, bilmiyorum sen ne düşünürsün? Eee, ben mi yanlış düşünüyorum bu noktada? Bir dış sese ihtiyacım var.
Hı hı. A! Anladım. Haklısın. Ne kadar güzel. Hı hı. Aynen. Çok haklısın. Anladım, yo, kesinlikle katılıyorum senin düşüncelerine. Evet, her şeyde bir denge var, yani, ııı, ilişkileri bırak doğaya baktığın zaman bile doğada bir bi denge var, yani, hiçbir şey her şey olması gerektiği gibi. Eee, dolayısıyla bunu da ilişkilere de, eee, yansıtmak gerekiyor. Eee, aynen söylediğin gibi, yani, her şeyin aşırısı, vicdansızlığın, ııı, kötü bir şey olduğu gibi fazla vicdanlı olmak da kötü bir şey gerçekten. Bir de şöyle bir şey de var ilişkilerde, mesela, sen denge deyince aklıma o geldi. Herkesi memnun etmeye çalışıyorsun ve, eee, onlar, ııı, se ı
Evet, evet. Kesinlikle.
bunun belki farkında bile değiller senin, yani, sürekli böyle davrandığın için Hı hı. Sanki görevinmiş gibi normal bir şeymiş gibi algılıyor olabilirler artık. Ama burada şöyle bir şey de var, alma verme dengesi diye de bir şey var bu ilişkilerde. Yani, mesela, sen, ııı, birisine hediye aldın, ııı, karşıdakinin illa sana maddi bir, ııı, karşılık vermesi gerekmiyor. O da, eee, senin ihtiyacın olduğu bir zamanda, atıyorum, yarım saat, 1 saat bir çocuğuna bak ması, yani, çocuğunu ona, ııı, teslim ettin, mesela, ya, örnek veriyorum bunları, ııı, işte, burada, mesela, o alma vermenin dengesi dengeleniyor. Sürekli bir taraf verdiği zaman, hem kendisini artık, ııı, çok kullanılmış, eee, kötü ve yetersiz hissetmeye başlıyor. Iıı, diğer taraf da bunun hiç farkında olmadan, belki de farkında olarak kasıtlı bir şekilde bunu sürdürmeye devam ediyor.
Asla değiller. Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Doğru. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Tabii. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet, yani, çünkü karşıdaki insan için sanki, böyle, bir güvenli alan oluyorsunuz ve, eee, biraz, eee, halk tabiriyle söylediğimiz, hani, sırtını dayama olayı var ya, birazcık size sırtını dayıyorlar, fazlaca daya dayıyorlar ve, eee, sizin de bir gün yorulacağınızı, sizin de bir gün tökezleyebileceğinizi, iç dünyanızın belki buna uygun bir süreçten geçmediğini vs. vs. bilmiyorlar. Eee, yani, "O yapar." Evet yaparım normal şartlar altında belki ama yapamadığım bir dönemden geçiyor olabilirim ve sırf sen benden bunu istediğin için ben o onu ke kendi üzerimde, omuzlarımda bir baskı olarak hissediyor olabilirim ki tam olarak böyle hissediyorum bu arada. Emm, yani, sanki benim, mesela, işte, çökmeye, tükenmeye, tökezlemeye hakkım yokmuş gibi hissediyorum. Eee, çok güçlüymüşüm gibi hissediyorum ama ben şunu, eee, bilsinler, anlasınlar istiyorum karşı taraf için: "Ben de, eee, güçsüz olabilirim, hani, ben de insanım, ben de düşebilirim, ben de güçsüz olabilirim." Eee, bunu, ııı, bunu yaşamamın çok normal olduğunu, eee, onlara o kadar, böyle, anlatmayı istiyorum ki, eee, çünkü sanki, a tam aksine Tuğba, ımm, düşmezmiş ya da, emm
Çok haklısın. Aynen. Tabii. Aynen. Çok iyi anlıyorum. Evet. Tabii ki. Kesinlikle. Evet.
Emm, iş depresyondan geçmezmiş gibi bir algı var, eee biraz daha görünmek istiyorum, biraz daha hassas olduğumu sanırım göstermek istiyorum.
Çok haklısın. Iıı, gerçekten, ııı, sen evet güçlü bir kadın olabilirsin, becerikli olabilirsin, dolayısıyla, eee, sana gelen talepleri ya da sana gelmese bile birilerini memnun etmek ya da işini kolaylaştırmak için birçok şeye koşup bunları hallediyor olabilirsin. Fakat, ııı, sen de bir insan olduğun için bir gün artık tükenebilirsin, canın istemeyebilir, moralin bozuk olabilir, dediğin gibi depresyonda olabilirsin ve bunları, ııı, yapmayabilirsin. Ama sen o kadar alıştırdığın için insanları, ııı, dolayısıyla onlar da, ııı, yapmadığın zaman "A! Tuğba değişti," eee, diyecekler. Yani, eee, dolayısıyla, eee, bunu bir şekilde, hani, iii, hissettirmek gerekiyor gerçekten insanlara. Yani, yoksa bu böyle gidecek ve sen belki, eee, psikolojin çok daha fazla bozulacak, tükenmişlik sendromu yaşamaya başlayacaksın ve, hani, iii, sağlığın bozulacak en sonunda.
Hı hı. Elbette. Hı hı. Evet, evet, evet. Muhtemelen. Imm, ya, evet muhtemelen. Emm, yani. Bunu nereden geldiğini tam olarak bilmiyorum ama sanırım bu, ııı, biraz annem tarafından, eee, bana çocukken empoze edilen bir şeymiş gibi geliyor. Eee, bence iyi niyet altında bizim, emm, bir önceki nesilin anneleri iyi niyet altında bize hep, eee, şunu anlatmaya çalışıyorlardı ya da en azından benim gördüğüm, eee, anneler. Eee, "Öyle yapılmaz, böyle denilmez." Ya da "Onu yap ne olacak, o kişiye o iyiliği yapsan ne olur, etsen ne olur?" Eee, ama "Ya öyle derlerse, ya böyle olursa?" Yani, eee, bence bunlar, eee, ilmek, ilmek bizim kişiliğimizi, eee, işledi
Nasıl? Evet. Evet. Tabii.
oluşturdu diye düşünüyorum ve bir yetişkin olunca da, eee, belki bunları direkt bu cümlelerle ifade etmiyoruz ama bilinçaltıyla insanlara yaklaşımımız şöyle oluyordu: "Aman, tamam kırılmasın ya. Bunu yapayım onun için. Ne olacak ki?" ya da "Bunu söylemeyeyim ne olacak ki?" ya da "Bu bana çok uymuyor bu düşünce ama, eee, ya şimdi bir şey söylersem kırılır, aman boş ver söylemeyeyim o hâlde." gibi kendinden ödün vermeyi bize normalleştirdiler bence. Çok iyi niyetle yaptılar. O zaman için yaklaşım böyleydi ama, ııı, bence bizi birazcık, ııı, kendimizden uzaklaştırmışlar aslında, yani, <swallows> birey olarak iç dünyamızda bambaşkayken dışarıda iletişim kuran, eee, görünür tarafımız bambaşka davranıyor. Bence bu da, işte, gün sonunda bizi çok yorgun kılıyor diye düşünüyorum.
Aynen öyle. Evet. Tabii ki. Kesinlikle. Tabii ki çok haklısın, gerçekten çok iyi anlıyorum seni. Evet, o dönemin anneleri, hani, biraz daha, eee, yani, şöyle bir şey vardı, şimdi çocuklar, eee, yeni nesil çocuklar bir birey olarak görülüyor. O zaman öyle değildi, işte, atıyorum, "A kızım, Ayşe teyzene yardım et." Yani, belki sen o anda ona yardım edecek durumda değilsin, eee, çocuksun da canın da istemiyor olabilir ya da, eee, ı başka bir şey yap, yani, sürekli, böyle, hep bir şeyleri yapman gerekirmiş gibi, eee, yetiştirildi, eee, bu nesil. Dolayısıyla, eee, bildikleri yöntem, yani, şu anda senin bildiğin yöntem bu onun için, hani, kendini de suçlamamalısın. Eee, sen bunu öğrendin ve muhtemelen o nesildeki birçok, ııı, kadın bunu, yani, o zamanlar, ııı, çocukken, eee, şimdi yetişkinliklerinde, ııı, bunu biliyor ve bunu yapıyor oldular. Dolayısıyla evet, yetiştirmeyle bunun çok alakalı olduğunu ben de düşünüyorum. Peki Evet.
Hı hı. Hı hı. Evet. Değil mi? Evet. Hı hı. Hı hı. Peki, eee, bunu kabul etmeli miyiz? Eee, yani, "Bu durum böyle." deyip kabul mü edeceğiz? Birazcık kendimizden vermeye devam edeceğiz hâlâ iç dünyamızda ya da bunun için birazcık, ııı, el mi kaldıracağız? Yani, "Biz bundan hoşlanmıyoruz." diye. Sence sen ne düşünüyorsun? Ben biraz kararsız kaldım.
Bence şey olmalı, yani, birazcık, eee, el kaldırılmalı diye düşünüyorum, yani, tamam, zaten, işte, ımm, bunca yıldır, eee, yaptığın için bir anda, işte, "Hayır, yapmıyorum." felan desen belki de, hani, ilişkiler kopabilecek düzeyde olabilir. Hani, onu bu kadar sert ve net bir şekilde değil ama küçük küçük adımlarla, ııı, işte, e, belki ufak bahanelerle nazikçe, eee, yapmamayı, ııı, söyleye, söyleye onlara alıştırıp, eee, bu şekilde biraz daha, hani, kendi, ııı, haklarını koruyacak bir şekilde, eee, davranabilirsin bence.
Hı hı. Hı hı. İşte, orada ki orada da, eee, "Acaba kırılırlar mı?" düşüncesi o kadar ağır basıyor ki, eee, yine seni şu an dinlerken, eee, onu düşünüyorum arka planda, "Acaba kırılırlar mı?" Sanırım bu düşünceyi b eee, bir kenara bırakmayı öğrenmem lazım öncelikle. Belki de bazı insanların bazı zamanlarda bazı durumlarda biraz da olsa kırılması lazımdır ki bir şeyler değişebilsin, değil mi?
Hı hı. Aynen. Tabii. Kesinlikle öyle. Bakış açını, ııı, değiştirirsen, evet, ilk zamanlar belki, hani, kırılmaları seni çok endişelendirebilir ama, eee, dediğin gibi bazen de belki kırılmaları gerekiyor, ama sen bunu zaten, hani, çok naif bir insansın ve nazik bir şekilde yaparsan, ııı, ki öyle yapacağını düşünüyorum. Eee, çok da, hani, çok büyük hasar olacağını düşünmüyorum ben, yani, ama kendine haksızlık etme çünkü sen de değerli ve kıymetli bir, eee, insansın. Kendi kıymetini bilmen açısından bunu başlaman, eee, çok iyi olur diye düşünüyorum.
Teşekkür ederim. Hı hı. Hı hı. Süper. Süper, çok teşekkür ederim. Benimle aynı fikirde olduğunu hissetmek bana çok iyi geldi. Emm, kendine iyi bak, yeniden görüşmek üzere.
Rica ederim. Çok sevindim. Görüşmek üzere, sen de hoşça kal.
Hoşça kal.